Evet, bir de hobisi olabilir insanların, eee, ilgi alanı olabilir. Yani, o onları da gün içinde yapmak istiyordur. Belki gece insanıdır, gece çalışmak istiyor ama kurumsal hayata hiç uymuyor bu düşünsene. İlk sadece, eee, sabah erken uyanmak zorundasın ama aslında, eee, sen, hani, geceleri çok daha verimli çalışıyorsun. Aynı işi gece yapsan, eee, örneğin düşün bir, işte, grafik, yani grafik tasarımcısın, bir kurumsala girsen 08.00-17.00 günün yarısı çay, kahve molası bilmem ne, hani. Akşam 2 saatte yapacağın işi <chuckles> gündüz 5 saatte yapıyorsun.
Evet, evet, <exhales> kesinlikle. Yarı zamanda Evet, karşılaşıyor. <chuckles> Kesinlikle, kesinlikle, verim gerçekten çok düşük bazı durumlarda. Tabii, tabii, çok iyi anlıyorum. <giggles> Ben de çok karşılaştım, doğrudur gerçekten de o şekilde. Evet, evet, kendi aslında gününü ayarlamak büyük bir, eee, büyük bir nasıl desem, keyif, büyük bir lüks aslında. Yani kurumsal bir hayattan sonra, free-lance'e geçtikten sonra birden, böyle, bambaşka bir dünyaya gelmiş gibi oluyorsun, değil mi?
Tabii, kesinlikle.